Oh iya Kak, jadi, saya inget inget banget ya, eee, salah satunya itu kalau kita suka suka baca, suka menonton ya, eee, terkadang, eee, keahlian seperti eee, maksudnya, kalau kita suka membaca dan menonton, kita itu kan memiliki wawasan dan juga pemikiran yang cukup luas ya Kak, karen dari hasil, eee, membaca seperti itu. Sehingga eee, sehingga wawasan yang luas itu, sering eee, baik sekali digunakan untuk, eee, dari sisi pekerjaan juga Kak, kalau kalau eee, kalau saya pernah pelajari ya dan juga ikuti, para, eee, salesman top top salesman, itu mengajarkan orang-orang sales-nya untuk banyak baca, banyak menonton, karena kenapa? Karena mereka bisa bisa jualan dengan bercerita, Kak, seperti itu.
Gimana, Kak? Heeh heeh. Iya. Betul. Mhm. Iya. Mhm. Kenapa tuh? Oh, gitu? Oh, iya sih, bener sih, <chuckles> iya iya iya, heeh.
Benar, benar, karena karena, pada dasarnya, orang kebanyakan orang itu senang mendengarkan cerita, Kak, pada dasarnya. Sehingga pada saat kita jualan, ya orang-orang sales j jualan, itu tidak hanya membicarakan topik yang membosankan, Kak. Ya, jadi, eee, mereka bisa bercerita, eee, sehingga akhirnya dengan bercerita itu bisa, eee, ibaratnya kalau, eee, bahas bahasanya ice breaking gitu Kak, jadi ka apa ya, eee, mencairkan suasana benar Kak benar Kak, seperti itu sih Kak.
Iya. Mhm mhm. Mmm, iya, heeh. Mhm. Iya. Iya iya. Mhm mhm. Oh, mencairkan suasana ya Kak, ya? Heeh heeh. Wah, iya sih, bener bener, ah, heeh, saya juga jadi ini nih, jadi pengen berbagi nih Kak, karena saya juga ada nih salah satu film, yang membuat saya terkejut dengan akhirnya, heeh heeh. Nah kalo mungkin Kakaknya, tau ini film judulnya The Sixth Sense, tau gak Kak, filmnya yang Bruce Willis? Heeh.
Mhm, oh iya, apa tuh? The Sixth Sense, saya iya, saya pernah, eee, lihat cuplikannya tapi saya tidak nonton Kak, gimana tuh Kak, ceritanya?
Mhm mhm. Ah, iya jadi, yang bikin saya terkejut itu, jadi kan awalnya kita eee, kita kira ini kan tokoh utamanya si Bruce Willis ya. Bruce Willis ini adalah seorang dokter yang, eee, dia tuh menemukan seorang anak kecil nih, nah terus katanya anak kecilnya ini bisa melihat, eee, hantu gitu dan wah, selama ini si dokternya ini, si Bruce Willis, meng berusaha untuk men memahami gitu bagaimana sih anak ini, eee, bisa, eee, berfungsi gitu ya, mhm.
Iya. Mhm. Mhm. Oh, iya iya iya. Iya. Iya iya.

Berpisah, dan akhirnya perempuan itu menikah lagi dengan si Brad Pitt Kak, <chuckles> jadi
Iya. Oh oh jadi jadi nikah sama Kakaknya dong gitu kalau gitu eh, nikah sama, eee, apa, iparnya ya istilahnya ya kalau gitu ya.
Iya. Betul betul, betul menikah dengan iparnya yang pertama, lalu menikah lagi dengan iparnya yang kedua Kak, jadi, jadi
Ah, heeh heeh. Mhm mhm. Loh <chuckles> jadi tiga-tiganya dinikahi ya sempet kayak gitu ya waduh. <chuckles>
Iya, iya. Jadi itu luar biasa tapi akhirnya ending ceritanya, eee mhm, eee, tokoh utamanya meninggal Kak meninggal Kak, jadi
Mhm. Oh, waduh sedih banget ya, mhm mhm.
Iya jadi, eee, itu film, eee, cukup panjang ya dan, ya jalan ceritanya tidak mudah ditebak sih Kak, jadi saya suka itu ya seperti itu.
Iya. Ah, iya itu film lama tapi kayaknya ini ya kalau kalau saya inget-inget kalau enggak salah memang, eee, kayak koboi-koboi gitu bukan sih? Atau mungkin perang dunia ya? Saya lupa tuh. Oh benar? Ah, heeh heeh.
Iya benar Kak, benar benar Kak benar Kak, itu ceritanya di zaman seperti bukan koboi sih ya, bukan koboi tapi di zaman yang agak lama kalau dulu kan, eee, Amerika ini kan, eee, kehidupannya dari, eee, farm ya dari perkebunan seperti itu, peternakan benar iya seperti itu.
Oh baik. <chuckles> Heeh. Mhm mhm. Oh peternakan, mhm mhm. Ah, gitu, mhm mhm.
Iya jadi memang.
Wah, memang ya ternyata, heeh, <chuckles> kaget juga saya juga dengernya Kak. <chuckles>
Kalau. Iya jadi kalau film cerita yang ending-nya tidak terduga ini, eee, memang kalau menurut saya tergantung dari para produsernya bagaimana, eee, kepintarannya mengemas alur cerita ya Kak, seperti itu.
Mhm. Oh gitu ya, mhm mhm. Nah tapi kalau misalnya Kakak itu heeh, oh gimana gimana? Sorry.
Iya, eee